إمم، اهم.
آه، ما ف هي دي هي دي الفكرة آه، أنا أنا بصراحة ما يهونش عليّا إن أنا آآ، ما يهونش عليّا إن إن أن أحطها بصرا يعني مش عارف أنا
بس أنا برضه خلّيني أقول لك على حاجة إن أنت تاخد الكلب آآ، ال عايشة معاك في أمريكا مصر، هيبقى صعب على الكلب وعليك لأنه
إمم. بالظ مشوار، أنتِ أنتِ أنتِ عارفة أقُول لِك علي ح أ أنتِ عارفة أنا عايز أقُول لِك يعني أنا التذكرة أنا هأخلّيكِ أنتِ تقولِي، guess، أنا بادفع كام في التذكرة لمّا بآجي أنزل مصر في الصيف؟
ال مشوار، بالضبط. آه، <laughs> آمم، هي قد إيه وقت طيب؟ أنت بتروح الأول بلد تانية، بتروح Germany، آآ، Italy، كده؟
أ ح ح هاقُول لِك آه، ه هأقُول لِك باروح مثلًا باروح من هنا لNew York آآ، ساعتين ومن New York لفرنسا 8، 9 ساعات
آه. أوكي. أوكي.
ومن فرنسا لمصر م حوالي مثلًا 4، 5 ساعات تانيين.
ومن فرنسا لمصر. أوكي، آمم، مش عارفة 1000$.
Guess ،guess كده بأدفع كام؟ آآ، آآ، أنا آخر مَرّة دافع 1700.
أوف، يا لهوي! <laughs>
إمم. ده تخيلّي ح تخيلّي أدفع على الكلب 1700 يا لهوي!
يا لهوي! <laughs> لأ، يا عم خلّيه خلّيه في أمريكا يا عم. <chuckles>
خلّوه أنا مش عايزه. خاّيه هو مبسوط هنا. <chuckles>
بالضبط، الجو حلو وهو متعوّد على المكان. أصل هي كمان بتبقى emotional stress على الكلب.
بالضبط. كده كده، هوأنتِ الط الطيارة قد قد إيه عامةً من مصر لر لرومانيا عامةً؟
يعني

والله أنا يعني كانت كانت حاجة آآ معينة كنت عايز أعملها عامةً وحق حق حق حققتها إن أنا أتخرّج من الجامعة ف آه، الله يبارك فيكِ، الحمد لله لسه متخرّج بقى لي كام شهر، فبصراحة ده إنجاز رائعي. دل دلوقتي حاجة بصراحة أنا عايز أحققها في المستقبل إن أنا آآ ألاقي شغل Remote عشان أنا كنت شغال Remote لمدة 3 سنين، والموضوع كان حلو جدًا ف يعني أنا مش Picky برضو، أنا ألاقي أي شغل والله، مش فارق معايا لو Remote والّا مش Remote.
اهم. جميل، مبروك. اهم. آه. إمم، إمم، اهم. آه. اهم. <chuckles> أنت أنت مش Picky أنا بس عايز أبقى شغال يا أستاذ. <chuckles>
آآ شغّلوني وخلاص بالضبط، وح حاجة بصراحة أنا باصص لها قدّام أوي إن أنا أك أكون من من الناس اللي بيعرفوا يشتغلوا وي لسه يكون فيه آآ ت وقت في حياتهُم إن هُم يخرجوا مع أص أصدقائهُم وفي الت التمرين ده بيكون أهم حاجة، في حاجات تانية طبعًا بس أ اتفضلي، اتفضلي.
آه. إمم، اهم. يعني أنت يعني أنت بتدوّر على الBalance ده اللي هو ما بين أوكي، حلو.
بالضبط. قبل قبل طبعًا في في لسه حاجات تانية عايز أحكيها لِك، بس قبل ما أكمل طبعًا أحب أسمع منِك.
5، 5 سنين ده مدة طويلة، <chuckles> يعني أنا ما أقدرش أقول أنا عايزة إيه خلال 5 سنين، ولكن أنا زي ما أنت كنت بتقول، هدف من أهدافي إن أنا برضو أخلص الجامعة، يعني أنا عايزة
كده. أكيد. إمم. إيه ده؟ أنتِ أنتِ لسه في الجامعة؟
لسه في الجامعة، بس أنا عشان بادرس بادرس طِب، فلسه قدامي سنتين تاني.
ناقص ناقص لِك قد إيه؟ آه. بس بس ده ده عامةً جامد، أنتِ م ممكن أسألِك سؤال؟ أنتِ عندِك ك كام سنة عامةً؟
آه، عندي 23.
طَب جميل، طَب أنا ع أنتِ فاضل لِك سنتين بس؟
اهم، فاضل لي سنتين. أنا بس عايزاهم يعدّوا يعني. <laughs>
طَب ده تحفة. ده تحفة. لأ ح كده، كده هيعدّوا بس لأ ده بجد تحفة، أنا أي حد باتكلم معاه آآ في ط يعني لو هُم في طِب باسمع إن هُم بيتخرجوا يعني تمانية وعشرين لو مش تسعة وعشرين
آه. تمانية وعشرين؟ آه، آه، بس أنا هاقول لك على حاجة بس أنا هاقول لك على حاجة برضو الSystem أنت بتفرق بتتكلموا من ف من فين؟ لأنه أنا عارفة إن في أمريكا هُم عندهُم لازم يعملوا pre-med وبعدين آآ، آآ طِب أصلًا نفْسها 4 سنين، إحنا عندنا هنا ما فيش حاجة اسمها pre-med آآ على طول 6 سنين، ولكن بعد ال6 سنين أنت دكتور، بس الى حدٍ ما أنت ما ينفعش تشتغل لوحدك، فانت لازم تعمل الresidency.
إمم. <sniffs> <clears throat> اهم. اهم.